Waduh, nah.
<laughs> Itu yang kemudian membuat aku dilema aku mendapat pekerjaan aku mendapat beasiswa, dan
Oke ini lain ini nih ini nih sebenernya, eee, sorry ya aku potong ya maaf ya, ini kayaknya nyambung nih sama pertanyaan aku selanjutnya nih, nih kalau kamu lihat, eee, 5 tahun ke depan ya nih apa indikator yang akhirnya kamu bisa oke nih, ini nih keputusan yang tepat nih keputusan yang terbaik yang harus aku ambil, kayak gitu.
Mhm mhm. Oke oke oke. Mhm. Mhm. Nah, itu dia, tadi ya ternyata pada saat aku sudah mendaftar itu aku dapet dua-duanya.
Mmm. Nah ya gimana tuh? <chuckles>
Iya kan, kemudian akhirnya dan, eee, pekerjaan yang aku dapatkan ini masih berkaitan dengan back, eee, latar belakang pendidikan aku, dan juga, rencana pendidikan di S2 aku itu, jadi dan kebetulan, dilema banget kebetulan waktu itu, untuk masuk kuliah S2 aku masih punya jeda 6 bulan.
Mhm. Oke. Mmm, jadi lama banget ya? Oke, mhm.
Jadi akhirnya aku ambillah si pekerjaanku itu, aku ambil pekerjaanku kemudian aku, eee, selesaikan pekerjaanku dalam 6 bulan tapi, yang membuat dilema lagi adalah setelah 6 bulan aku mendapatkan tawaran untuk pekerjaan penuh waktu disitu, padahal aku udah ada S2 nih, nah
Oke. Apa tuh? Heeh. Wah, e Heeh heeh heeh, posisinya disitu udah daftar tuh Kak?
Untuk ngelihat Udah udah daftar udah daftar udah dapet udah kerja, tapi.
Enggak maksudnya yang kuliahan ini.
Udah dapet, kuliahnya tuh udah dapet.
Udah pendaftaran semua segala macam gitu ya? Wah. <chuckles>
Udah udah jadi tinggal proses masuk 6 bulan lagi gitu akhirnya kan, aku melihat itu aku coba negosiasikan dengan si pemberi pekerjaanku kayak aku bisa nih untuk, eee, bekerja di tempat
Oke oke. Mhm.
tersebut tapi hanya bisa 6 bulan karena aku harus kuliah gitu jadi memang kita sudah ada sudah ada, eee, perjanjian diawal, mhm.
Mhm. Oke. Perjanjian, oke jadi komitmen ya?
Komitmen kenapa akhirnya aku bisa memutuskan ya udah pekerjaan aku 6 bulan aja karena aku akan lebih, condong untuk memilih kuliah pada saat itu, tadi latar belakang pendidikan aku S1 sesuai dengan pekerjaanku dan rencana pendidikanku sesuai dengan si pekerjaanku itu jadi aku melihat
Mhm. Mhm? Oke oke.
prospeknya bagus nih gitu, jadi ya udah aku lanjutin kuliah dulu aja karena ternyata, bidang tersebut masih dibutuhkan nih gitu.
Mmm, iya iya iya. Oke oke oke oke nah kamu pernah ngerasa gak nih ya keputusan kamu itu salah jalan? Atau, eee, kamu tuh pertimbangan kamu nih kalau kamu misalnya, eee, pada saat itu oh ternyata, eee, apa ya istilahnya tuh enggak berjalan sesuai dengan, eee, apa yang kamu mau gitu, kapan titiknya itu sadar, eee, sadar kalau itu kamu harus rubah semuanya gitu terus gimana caranya?
Mhm. Oke.

Oh, oke, jadi support S1 itu dari orang tua full gitu ya.
Mhm. Full dari orang tua. Jadi pada saat aku memutuskan, eee, mau mencoba untuk mencari kuliah lagi, tentunya kan itu udah enggak ada support secara finansial ya dari orang tua, ya kan dan idealnya, eee, rata-rata orang, kalau misalkan udah lulus S1 harusnya dia bisa mencari pekerjaan dan bisa menghasilkan pendapatan nih. Bener kan? <laughs> Rata-rata kan gitu, cuman waktu itu aku melihat, aku belum dapet nih peluang pekerjaan. Jadi akhirnya, makanya aku bilang tadi aku daftar deh itu pekerjaan dan juga beasiswa. Aku komunikasikan mhm, aku komunikasikan nih sama orang tua, dengan kondisiku yang sekarang belum ada pekerjaan jadi aku akan coba peluang lain untuk kuliah lagi tapi, dengan beasiswa. Dulu sih aku komunikasikan seperti itu.
Heeh. Oke. Betul sih. Mhm. Benar. Buang, iya, <chuckles> heeh heeh. Mhm. Oke. Beasiswa ya. Mhm. Mhm, oke oke oke. Jadi komunikasi sama orang tuanya kayak gitu ya.
Mhm. Iya, bener bener.
Mhm, nah, itu tuh ngobrolinnya gimana tuh? Eee, apa? Secara formal kah? Atau gimana tuh supaya dapet support dari orang tua?
Nah, waktu itu, eee, lokasi kuliahku sama tempat tinggal orang tua, itu sebenarnya enggak terlalu jauh. Jadi kayak bisa ditempuh 3 jam gitu. Nah, waktu itu memang, a heeh. <laughs> Tapi masih bisa dilakukan. Kayak pulang ke rumah orang tua tuh masih bisa weekend gitu. Masih bisa di akhir pekan, ya kan. Jadi kayak memang aku udah bilang sebelumnya sama orang tua bahwa, eee, akhir pekan ini aku akan pulang untuk membahas tentang rencana masa depan. <laughs>
Iya. Oh, oke. Mhm, lumayan ya. <laughs> Oke, iya. Mhm mhm. Bener. Oh, keren keren keren keren.
Jadi, memang aku udah janjian dulu sama orang tua dan aku sampaikanlah kondisiku seperti itu, gitu. Jadi, kalau ditanya formal atau enggak, sebenarnya ngobrolnya santai. Tetapi memang heeh, santai aja. Tapi memang aku, eee, alokasikan waktu untuk pulang itu adalah untuk membahas hal tersebut. Karena kan tadi ya, orang tua memang sudah komitmen, orang tuaku sudah komitmen untuk bisa membiayai kuliah ku hanya S1. Jadi sisanya, aku harus usaha sendiri gitu.
Mhm. Oke. Santai aja ya? Oke oke oke. Mhm. Mhm mhm mhm. Oke, terus respon orang tua gimana ya pas dia tau kamu mau ngobrolin masa depan ini?